मेरी न दैनिक दिनचर्या की आदतों से मैं थोड़ा बड़ा परेशान हो गया हूँ। क्योंकि मेरा जो सबसे पहली चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो, जो मेरा सोने का टाइम और उठने का टाइम को लेके मैं बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी सोऊँ और जल्दी उठूँ, लेकिन अ, हमेशा देर से सोना हो पा रहा है मेरा और मैं देर से ही उठ भी रहा हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं उसमें मतलब अ, थोड़ा संतुलन नहीं बिठा पा रहा हूँ कि थोड़ा मैं जल्दी उठूँ तो कुछ और उम, अ, कार्य करने के लिए मुझे ख़ुद के कार्य करने के लिए और टाइम मिल पाएगा, समय मिल पाएगा। तो ओ न मैं छोटी-छोटी अ, मैं चाहता हूँ कि इकट्ठे बदलाव तो नहीं कर पा रहा हूँ अगर मैं तो कुछ अगर छोटे-छोटे बदलाव कर सकूँ, तो शायद मैं इन चीज़ों से जो जिससे मेरी परेशानी चल रही है उससे मैं बाहर आ जाऊँ। अच्छा मैंने 1-2 बार ऐसी कोशिश भी की, कि मैं जल्दी सो जाता हूँ और जल्दी उठ जाता हूँ। तो मैंने ऐसा करके देखा ना तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा और कहीं न कहीं पे अ, जो दिनचर्या होती है पूरे दिन ना मैं अपने आप को ऊर्जा से भरपूर महसूस करता हूँ लेकिन वहीं पे देर से अगर सो जाता हूँ तो कहीं न कहीं पूरे दिन के लिए, मेरे शरीर में मुझे ऐसा लगता है कि आलस भरी हुई है, आलस की अनुभूति होती है मुझे। तो ऐसा चाहता हूँ कि अपने आप को थोड़ा-सा ठीक करूँ या जो दिनचर्या है उसमें मैं ना थोड़ा-सा उसको सिस्टमैटिक वे में अ, लेके आऊँ तो कहीं न कहीं मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ किसी कार्य को करने के लिए और मुझे आलस भी, नहीं महसूस होगा। तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इन सब चीज़ों में बदलाव लेके आऊँ?
जी। हुँ। हुँ, जी बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ आपकी बातों को और क कहीं न कहीं <sneezes> माफ़ कीजिएगा, जब दिनचर्या में थोड़ा इधर-उधर बदलाव अ, वाली स्थिति आती है ना तो आपकी चिंता जो है वो अ, थोड़ी-सी जायज़ है और जो स्थितियाँ आपके साथ हो रही हैं ना, आप इसके लिए ज़्यादा चिंतित ना हो अ, क्योंकि ये थोड़ा-सा ना परिस्थिति के हिसाब से हो जाती है तो मुझे लगता है कि आपको इतना चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा अगर मैं आपसे थोड़ा-सा और गहराई से जानना चाहूँ कि किस तरीक़े की आपकी दैनिक जिन दिनचर्या अभी है अ और आपने कहा कि जो बदलाव है, वो किस तरीक़े का है मुझे थोड़ा-सा विस्तार से समझाइए, कि मतलब ऐसा क्या बदलाव आया है आपकी दिनचर्या में पहले कुछ और था, अभी कुछ और है? अ, मुझे थोड़ा विस्तार से समझाइए।
हुँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। <clears throat> हाँ। देखिए क्या है कि जब मैं अ, छात्र था तब क्या करता था कि अ, मतलब घरवाले भी जो मेरे अभिभावक थे वो भी मुझे कहीं न कहीं प्रेरित करते थे कि ज आप जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो क्योंकि सुबह उठकर पढ़ाई भी करना है, फ़िर कॉलेज वग़ैरह भी जाना है। तो उस टाइम ना मुझे ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था मेरा और मैं अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल लेता था। शाम को घूमने-फिरने के लिए भी टाइम निकाल लेता था, कहीं न कहीं मेरा स्क्रीन टाइम भी बहुत कम हुआ करता था। लेक़िन अब ये जब से मैं ना अपने कार्यालय वग़ैरह जाना चालू किया है, जो मेरी दैनिक दिनचर्या हो गई है, तो जितना ही ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर बढ़ती जा रही है उतना ही मैं और ज़्यादा आलसी होता जा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे और अ, कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के चलते हुए फ़िर घर पे आ रहे हैं तो अपना थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं या आलस में बिस्तर पे आ गए और अ, अपना काम कोई मोबाइल पे 5-10 मिनट के लिए करना है तो उसको ले लिया और फ़िर रील्स वग़ैरह देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो गए ना कि 1-2 घंटे कैसे निकल रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो कहीं न कहीं सोने का टाइम है कि मोबाइल रख भी दो दूर और फ़िर सोने की कोशिश करो तो बिस्तर पे जाने के बाद कम से कम 15-20 मिनट बाद वो नींद आती है।
जी। हुँ।
और ऐसा ही जो है, अगर अम, ज़ाहिर सी बात है कि अगर सोने में देरी हो रही है, तो सुबह भी देर से ही उठ पा रहा हूँ और फिर इतनी जल्दी ना, जद्दोजहद में सारा काम करना और अ, अपने कार्यालय के लिए खाना-पीना, जल्दी-जल्दी में खाना खाना भी आराम से नहीं खा पाता हूँ कई बार और इतना ज़्यादा देरी हो जाती है कि कई बार तो फिर ये होता है कि लंच जो है, वो मैं लेके कार्यालय जाता हूँ और जब वहाँ पे लंच होता है, तो वहाँ करता हूँ फिर मैं।
हुँ। जी, मैं समझ पा रही हूँ आपकी बातों को और कहीं न कहीं ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत ही ज़्यादा व्यस्त दिनचर्या आपकी हो चुकी है। अच्छा, आप मुझे बता पाएँगे कि अम, कौन-सा समय आपको लगता है कि थोड़ा-सा खाली है आपके पास या आप ब्रेक लेते हैं छोटे-छोटे अपने अ, दिनचर्या के बीच में? अ, किस तरीके से आप अपना दिन जो है उसको अ, होता है ना कि थोड़ा-सा ब्रेक लेते हों ऊर्जा-सी मिलती है, तो क्या इस तरीके का कोई भी काम आप अपनाते हैं अपने जीवन में? अगर हाँ, तो मुझे बताइए कि किस तरीके से वो चीज़ें हो रही हैं।
हुँ, जी। हुँ। जी, जी, बिल्कुल। क्या होता है कि ना, देखिए, जब 10 बजे से मेरा कार्यालय चालू हो जाता है तो वहाँ पे जो भी मेरे लक्ष्य होते हैं या जो मेरे कार्य होते हैं, तो मैं उनको करता हूँ और कई बार वो ऐसा होता है ना कि बहुत देर तक बैठ के उनको करना पड़ता है, कई-कई बार तो 2-3 घंटे लगातार बैठना पड़ता है मुझे उसमें। तो मैं कहीं न कहीं उसमें बीच में जैसे 1 डेढ़ घंटे हो गए या 1 सवा घंटा हो गया तो थोड़ा-सा भले ही सीट पे बैठे हैं, थोड़ा-सा उठ के इधर-उधर कर लिया मैंने और फिर से आके उस कार्य को जो है, वो निरंतर कर दिया मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा जब इस बीच में मैं छोटे-छोटे अ, ब्रेक्स् लेता हूँ ना, थोड़ा-सा कहीं न कहीं मुझे अच्छा लगता है थोड़ा वहीं आस अपने ऑफ़िस के अंदर ही घूम लिया या थोड़ा बाहर तक आ गए बाहर से 5-10 मिनट के बाद अंदर चले गए या किसी से मतलब किसी की सीट पे जाके बात कर लिया, कोई मेरे पास आ गया, तो बात कर लिया। तो इससे ऐसा लगता है कि बस थोड़ा-सा ब्रेक मिल गया तो थोड़ा-सा भी ब्रेक ना कभी-कभी माइन्ड को बहुत रिफ्रेश कर देता है और आगे के काम के लिए। लेकिन जो देखिए, वो तो खैर ऑफ़िस के काम ऑफ़िस में ही हो पाते हैं, अपने जो व्यक्तिगत कार्य हैं ना, उसको मैं कहीं न कहीं उसके लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और उसके लिए मेरे पास जैसे कि आपने बोला कि कब मैं अ, समय निकाल पाता हूँ तो जो ऑफ़िस से लौटने का टाइम होता है मेरा 7-8 बजे तक, उसके बाद मेरे पास थोड़ा-सा टाइम होता है लेकिन तब तक ना, मैं इतना थक जाता हूँ और इतना आलस आती है तो कि ऐसा लगता है कि, "यार, अब रहने दो। शांति, सुकून से थोड़ा-सा आराम, आँख बंद करके लेट जाओ।"
जी। हुँ। जी। हम्म। जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ आपकी बातों को, कि भई, पूरा दिन आदमी थका रहता है, तो ज़रूर मन करता है कि आराम से लेट जाएँ। अच्छा, आपका खाना-पीना खाना, फिर अज़ किस तरीके का है? क्या आप एक बेहतर खाना ले रहे हैं या बस ऐसा होता है कि चलो जो मिल रहा है, वही खालो भूखमरा के कि मतलब भूख शांत करने के लिए? ऐसा कुछ है?
नहीं मेरी कोशिश रहती है देखिए, कि मैं खाना जो है वो मील जो है वो घर से ही लेके निकलूँ और ऐसा नहीं है कि भूख शांत करने के लिए कभी मैंने समोसा खा लिया या कचौड़ी खा लिया या कुछ इस तरह की कोई चीज़ें खा ली कि जिससे मतलब वो हमारे लिए पौष्टिक नहीं है और उसके बाद कहीं न कहीं सिर्फ़ हमारा उस कचरे से पेट भर रहा है, है ना? तो ऐसा नहीं है, मैं मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जब मैं घर से कार्यालय के लिए निकलूँ, तो अ, एक पूरा जो अ, फुल मील होता है वो लेके निकलूँ ताकि एक अ, दिनभर की एक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है कार्य करने के लिए। क्या होता है ना कि जब खाकर नहीं निकलो, तो कई बार ऐसा होता है कि दिमाग जो है बार-बार उसी तरफ़ जाता है। तो इससे अच्छा पहले से ही खाके निकलो और कई बार ऐसा होता है, कि मैं नहीं जल्दी ही जल्दी रहता है और वो ये होता है कि भाई वहाँ जाके अंगूठा भी लगाना है, कहीं ऐसा न हो कि मेरे दिन का हाफ डे लग जाए। तो फिर उस समय में जब से मैं अपने कार्य कर रहा होता हूँ, तैयार हो रहा होता हूँ, उस बीच में टिफ़िन वगैरह लगा लिया अपना कि लंच में ही जाके वहाँ पे करेंगे। तो कोशिश तो मेरी यही रहती है कि जो भी घर का एक पौष्टिक आहार है मैं वही लेके आऊँ और वही अगर कार्यालय में भी लंच हो रहा है तो मैं वहाँ बैठ के खाऊँ ताकि दिनभर एनर्जेटिक रहूँ।
हुँ। जी। हुँ। जी। हम्म, जी बिल्कुल, आपकी सारी बातों को सुनने और समझने के बाद ना, मैं ज़रूर थोड़े से आपको ज़रूर अ, कुछ सुझाव ज़रूर देना चाहूँगी जैसे आपने सुबह नाश्ता कहीं न कहीं उसे अ, खो दिया अपने जीवन में, तो मुझे लगता है कि देखिए नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास समय का अभाव है ना, तो कुछ भी आप जैसे माने कि अ, एक मतलब प्रोटीन बनाते हैं कुछ घर का बना हुआ प्रोटीन उसको 1 बार आप जैसे कोई भी वीकेंड पे आप उसे बना लें जैसे अम, जो भी ये बादाम, चना, ये इस तरीके की जो चीजें होती हैं ना सीड्स होते हैं कुछ बहुत सारे और उम, उसी में अखरोट हो गया। ये सारी चीजें मिक्स क ड्राई रोस्ट करके इनको अ, पीस लें मिक्सी में, इसका पाउडर बनाके रख लें एक डब्बे में और ये लंबे समय तक चलता है 1 बार आपको मेहनत करनी है। उसके बाद क्या करें कि माने रोजाना आपने कोई शेक पी लिया या इसको दूध में बॉइल करके पी लिया, अ, तो क्या होगा? देखिए 1 आपको भरपूर ऊर्जा क्योंकि सुबह जो होती है ना वहाँ पे नाश्ता अच्छा होना चाहिए। अब क्या हो रहा है ना कि आजकल भागम-भाग में वो चीजें कहीं न कहीं छूट जा रही हैं तो ये ना करें। अगर म शेक पीने का मन है तो बहुत अच्छी बात है। 2 केले डालिए, 2 चम्मच वो डालिए, दूध डालिए, शेक बनाइए और पी लीजिए, 5 मिनट का काम है। दूसरी चीज अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं उसमें भी समय जाएगा तो कोई भी फ्रूट खाइए, दूध में उसे उबाल के पी लें मतलब अलग-अलग तरीके से आप उसको ले सकते हैं। कभी पोहा वगैरह अगर आपको लगता है कि म समय है तो इस तरीके की चीजें, लेकिन नाश्ता ज़रूर करिए, ठीक है? दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने कहा ठीक है, आप खाना तो घर से ही ले जाते हैं, ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। और आपका जो ऑफिस का समय है ना अ, जो वैसे तो आपने कहा कि हाँ छोटा-छोटा, थोड़ा-थोड़ा आप घूम लेते हैं इधर-उधर, मुझे लगता है कि उसमें अ, जब भी ये छोटे-छोटे ब्रेक लेते हैं आप और आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा काम हो गया तनाव हो गया तो उसमें थोड़ी सी गहरी साँसें लें, 1-2 मिनट के लिए आँखें बंद कर लें। है ना? तो ये सब चीजें भी आप आजमा सकते हैं, इससे भी थोड़ी राहत मिलती है। और देखिए थोड़ा सा जैसे अ, होता है ना कि कोई भी अ, बद छोटा बदलाव धीरे-धीरे ही चुन सकते हैं आप। अगर माने कि सुबह आपको योग करना है या व्यायाम करना है तो देखिए एकदम से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, इसको 5-5, 10-10 मिनट करके आप अपने जीवन में ज़रूर ला सकते हैं ये भी एक बहुत अच्छा अ, विकल्प होता है और इससे वाक़ई में जो ऊर्जा होती है ना, ये बहुत ज़्यादा चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, दोनों तरीके की ऊर्जा ना इससे बेहतर मिलती है। और ये काम आप और कर सकते हैं कि जैसे माने कि अम, आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सब कुछ बँधा-बँधा सा हो गया है, सब कुछ एकदम उलझा-उलझा सा हो गया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपना थोड़ा सा प्लानिंग करिए अपने कामों की और अपने घर में भी मतलब समय सारणी की प्लानिंग करिए और उसमें ना आप जो भी आपके काम होते हैं उसको थोड़ा-सा प्लान कर लीजिए कि चलो ये इस टाइम, इस टाइम, इस टाइम कर लेंगे और सारे काम खत्म हो जाएँगे। तो इससे क्या होगा ना कि एक दिमागी सुकून तो आपको मिल ही गया कि बड़े आसानी से आपके सारे काम हो सकते हैं अगर आप समय पर करते हैं। और उसके बीच-बीच में छोटे-छोटे जैसे 1-1, 2-2 मिनट के अ, कोई भी ब्रेक जो आपको अच्छे लगते हों, जैसे माने कि आप पानी पीते हैं हैं ठीक है तो बॉटल आप अपने पास रखें लेकिन खाली रखा करें कि चलो भैया अब इसे भरकर लाना है, पीना है। तो उससे क्या होगा? थोड़ा मूवमेंट हो जाएगा आपका। जाते-जाते रास्ते में एक-आध लोगों से बात कर सकते हैं आप ऑफिस के ही अपने कलीग से, है ना? तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये इतना बड़ी नहीं दिखती लेकिन सच में बड़ी असरदार होती हैं ये छोटी-छोटी जो आदतें होती हैं और इनको बदलने से काफ़ी अच्छा रहता है। रात को सोते हुए जो आपने कहा कि अ, रात को सोते हुए जो आपका समय जो चला जा रहा है, जाया हो जा रहा है उसको बिल्कुल जाया ना करें देखिए रात को आप समय से सोएँ। सोते वक़्त थोड़ा सा भ्रामरी कर सकते हैं, है ना? उससे नींद बहुत अच्छी, बेहतर आती है, तो वो कर लीजिए। ऐसे छोटे-छोटे बदलाव करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जल्द ही अपनी दिनचर्या में बदलाव करके एक बेहतर दिनचर्या बना पाएँगे।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
जी, आपने बहुत अच्छे अ, सुझाव और सलाह दी आपने। और ये सब चीज़ों के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था ना मेरे दिमाग में थी कि मैं कभी इनको अपने मित्र से सलाह लेके या कुछ अपने दैनिक दिनचर्या में अगर इसको लेके उपयोग में आऊँगा तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। तो इसीलिए देखिए ना सलाह के लिए मैं आपके पास आया और काफ़ी बहुत अच्छी सलाह दी आपने, मैं आपकी सलाह की सराहना करता हूँ। और इन चीज़ों को मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको अपने अ, दैनिक दिनचर्या में अगर शामिल करूँगा तो मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम जो अभी बनी हुई है, जो एक समस्या की तरह खड़ी है मेरे सामने, कहीं न कहीं उससे मैं बा बहुत जल्दी बाहर निकल जाऊँगा और ऐसा नहीं होगा। तो हाँ, देखिए यही होता है कि अपन किसी से सलाह लेते हैं ना, तो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं और अपना दिमाग भी कहीं न कहीं शांत हो जाता है। तो मैं आपकी इस सरल अ, मदद की और समर्थन की बहुत-बहुत अ, धन्यवाद करता हूँ आपको उसके लिए।
जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सलाह है मेरी वो आपके काम आए, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ और मैं यहीं उपस्थित हूँ आगे भी अगर आपको मदद की आवश्यकता हो।
हाँ, जी।